あの、ちょっと変な感覚を持っていて。で、あの、そのことについて、あの、お話聞いていただいて、あの、もしもね、何か、あ、こんな風にしたら落ち着けるんじゃないみたいなことが、あの、おありでしたら、もう、ぜひ聞かせてください。
あ、はい。 うん。 はい。 はい。わかりました。どんなことでしょうか？
本当に変なことなんですけれども、私、あの、旅行がすごく好きで。
はい。
あの、もう、あの、大学生の頃から、もう、アルバイトを一生懸命して、それで、ま、あの、それこそね、1人で行ったり、ま、友人と行ったりっていう風にして、結構ね、あの、若い時から海外旅行にも、あの、積極的に行ってたんですね。
はい。 うーん。 あ、うーん。 はい。
うーん。なんですが、毎回起こる、何だろう、不安がありまして。
うん。 はい。うん、そんなね、慣れてるらっしゃるのに、どんな不安ですか？うーん。
<chuckles> そうなんですよ。あの、なんだろう、ちょっとホームシックに近いのかなっていう感覚なんですけど。
ああ、ん。
あの、うん。もう、旅行の準備とかも、あ、ここ行きたいと思って、もう計画立てますよね。それで、もう準備もウキウキでして、もう飛行機の飛行場なんかも大好きで、あの、飛行機もに乗るんですが、ただ、飛行機だけはすごい苦手なんですよ。あの
うん。 うーん。 うーん。 あ、うんうん。
乗り物酔いをすごくするのでね、はい。でも、まあ、その飛行機をなんとかね、乗り越えて、あの、現地に着くじゃないですか。
ああ、はい。 うーん。うん。 はい。
そしたら、もう、ものすごい高揚感で、もうもう、な期待に満ち溢れて、もう、かなりテンション上がって。<chuckles> うん。もう、何とも言えない、あの、なんだろう、期待に満ちた感覚があるんですが。まあ、あの、ホテルにこうやって着きますよね。
うん。 うーん。 はい。 うーん。 うんうん。 はい。 うん。
そして、ふと毎回なんですよ。ふと感じた時に。 なんで私こんなとこ来ちゃったんだろうって思うんですよ。
ああ、そう、それは、あのなんだろう、着いた、ま、な流れで大体ね、こう空港着きましたで感じで、流れでこうホテルい着いててて、そのホテルになんかこう着いた瞬間に思っちゃうん瞬間っていうかそのもう初日っていうか、そんな感じなんですか？思われるのは。
はい。 はい。 うん。 はい。そうなんですよ。そのほんとにホテルチェックインするところまでは、もうどんな部屋かななんてウキウキしてるますよしてるんですよね。で、実際そのホテルの部屋を案内されて、もうこの荷物を置いて、ふっとベッドの上とかにね、座って、ふっとした時に、え、私なんでこんなとこ来ちゃったんだろって、なんか、ひ異様なんだろう、もう何とも言えない不安を てしまうんですよ。
へえ。うん。 うーん。 うん。 ああ。 うん、うん。 あ。それは、あのお友達とかと行かれた時も、1人で行かれた時とかもなんか、誰かがいるいない関係なく、ファッと来ちゃうものなんですか？
うん。 うん。 ああ、ありがとうございます。それは確かに1人でいる時が多いですね。
うーん。なるほどね。
うん。 うん、でも、そうだ、そうですね。本当言われてみて今気づいたんですが、この友人と一緒に行く場合は、また違うところであのなんか、ええ、どうして来ちゃったんだろうって、あの、感じる時が必ず1回はあるような気がします。でも、そのなんだろう、あのホテルの部屋をで一息ついた時に感じるのはいつも1人ですね。本当に。ま、そこは気づかなかった。うん。
はい。 ああ。 うん。 うん。 ああ、なるほど。 あ、なるほどね。なんかこう、ね、ずっとこう計画から、こう、飛行機に乗ってみたいな、向かってる時はね、ワクワクになってる。でね、こう、割とこういう、こうハイテンションっていうんですかね、そういう状況で、ふっと、いいざ現地に着くと、何か、我に返っちゃうみたいな、そのハイテンションが、ななぜかね、あのグインと下がっちゃって、ハイテンションのそのハイがローテンションに入っちゃうんですかね。
はい。 はい。うん。 うん。 ああ。 うん。 うーん。 そんな感じですね。もう、今あの話を聞いていて、もうそういう感じに、なんか、うわって高揚感があって、それがあのふっと、なんだろう、こうやって逆に、何だろう、まあ安堵なのかな、なんかその、いろんなこと、やはりね、高揚このアドレナリンが出てるので、それがなんか、一気になんかもうなくなって、わっと落ちるみたいな感じですかね。
うーん。 うん。 うん。 うーん。 うんうん。 うん。 ああ、なるほどね。あの、そういうのは、なんだろう、ね、着いたもう本当に現地に着いた最初の場所でそうやって感じられると、その後まだ日程としてはね、最低でも2日ほどは、ね、海外だったらもっとあるでしょうけど、その日程の、もうけ計画した日程まあ、なんなら帰りのね、飛行機まではやり過ごさなきゃいけない、くなりますけど、その間は楽しめますか？それとも尾を引きずるような感じですか？
うーん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 そうなんですよ。 それがですね、あの、まあ、学生の頃とかはもう時間もあったので、まあ、ひとり旅2週間とかこうやって組んでるわけですよ。で、なんですが、まあ、しばらくすると落ち着いて、もうもう楽しくて仕方がないんですよ。
うん。 うんうん。 ああ、落ち着くんですね。うん。うんうん。
はい、落ち着くんですよ。しばらくすると。でもその瞬間っていうかま、ま、その時によるんですが、あのもう、いやいや、もうこんな私2週間もいれない、10日もいれない。いやいやもう3日が限度だろうみたいな感じに思って、ちょっと飛行機をね帰りの飛行機変えよう、今変えた方がいいのかなとかね、そんなことまで考えちゃうんですよ。
はあ。 ええ。 あ、ああ。その感じまで行ってると、こう、なんかね、一瞬ちょっと思っちゃうけど、その後のね、日程はこうなんなく過ごせるってことでやれば、まだいいですけど、こう、ね、くこうそわそわしちゃった気持ちで、こう旅行たのね、こう日程をこなしてると、ちょっと楽しめない瞬間もなんか出てきちゃいそうですもんね。
うん。 はい。うん、うん。 うん。 うん。 そうなんですよ。でも、本当にそれであの飛行機変えなきゃとかあの言って、ね、なんかそのなんだ、変えようと、こうやってパソコンを開いたり、あの携帯電話をいじったりするところまで行くんですが、実際にあの変えたことは一度もなくて。
うーん。 うん。 うん。 ああ、うん。 うーん。
で、まあ、しばらくすると、もうほんとに しょうがないっていうまた気持ちが戻ってくるんですが、普通の、ま、一瞬なんですが、あんうん、それを何とか、この落ち着く、この不安を和らげるって、どうしてこんな気持ちになるのかっていうのも不思議ですし
うん。 うーん。 うんうん。 あ、うーん。 うーん。
なるべくね、その時間をこの不安に感じてる時間っていうのを、なるべく短縮させたいですし、うん。
うん。 うーん。 なるほどね。あのね、さっきこう、おね、旅行が好きで、こう、ほんとによく行ってらっしゃって、もうなね、何年も前から、学生の頃からそうでって感じで、ね、楽しく話されね、説明してくださった中で、乗り物、飛行機だけは苦手っていう、ちょっと、何でしょう、こう、今お話しいただた中で、ちょっとやっぱり、いネガティブ要素って言うんですかね、そここがなんかね、思いましたけど、酔うこと以外にも、不安要素ってありますか？乗り物に対して。
はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 あ、そうですね。うん。 うん。 えっとね、あのその酔うことから来てるのかわからないんですが、あの
うん。
臭いが苦手なんですよ。あの飛行機の。
ああ、そっか、じゃ、もう、ま、こう乗り物ってね、まあ色々ありますけど、ま今回では飛行機っていうことにすると、まあ酔うし、それがもしかしたら臭いから来るものかもしれないし、こう色んなね、いいいところが移動するもう海外行くならもう、日本はね、島国だから、飛行機に乗るのがほんとに普通になっちゃって、そこがこう、ね、あの心配事とかこう嫌なことってなっちゃってると、また帰るそこの大変な思いしてきて、なんかまた帰る時にそれって、着いたはいいけど、ね、一応は帰るっていう予定があると、なんかそこが、こう、くす潜在意識で、またそれが来るみたいな、なんかちょっと聞いててね、なんか思っちゃ潜在意識だと、意識されてないことなのでね、難しい気づくそうかもな、なんて思うこと難しいかもしれないですけど、なんかちょっとね、お話聞いてて、そこだけがちょっとネガティブ、楽しめないポイントとしてちょっと引っかかってるのかな、な実は、なんて感じがしましたね。
はい。 はい。 はい。 そうなんですよね。うん。 うん。 うーん。 うんうん。 あ、ああ。 うーん。 うん。う。 そうなのか。 うん。 うーん。 はい。 うん。は。 確かに、うん。そうですね。なんかほんとに、飛行機のこの匂いとかこのもわんとした感じがすごく苦手で、それ、よくなるんですけど、なので、その食事とかもね、ほとんど取れないんですよ。
うん。 うーん。 うーん。 ああ、そうですか。なんか、ね、あの食事、まあ、色々ね、航空会社によって違いますけれども、ちょっと何なら、なんか楽しみのね、一つだったりもする部分でもあるのに、それが楽しめないっていうのも、ね、残念ですもんね。そっかそっか。うん。
はい。 うんうん。 うん。 そうなんですよ。<laughs> うん、なんかね、そのマイレージを貯めてね、たまにこのちょっとアップグレードなんかしてね、あのビジネスクラスに乗れたとしても、全然ご飯楽しめないです。<laughs> うーん。
うーん。 うーん。うわ、すごいすごい。うん。 わあ、すごいそれはなんかね、もったいないし、なんかね、できれば楽しみたいと思いますけど、ね、なかなかね、匂いはちょっと難しい、もうどうしても充満してるとね、密閉された空間だし難しいですけど、何か一つ、コツの中でも、機内を快適にするグッズみたいなのって、ね、結構こう、色んな特に日本なんかは、こう工夫してね、出されてるもの、こうあると思うんですけど。そういうなんか快適に過ごす方法みたいなのって探されてみたらなんかね、どうかななんて思ったんですけど、いかがですかね？
うん。楽しみですよね。うーん。 うん。 ですよね。うん。 ああ。 うん。 うん。 はい。 あ、そうですね。あんまりそのなんだろう、もう諦めモードに入っていたので、飛行機はもうこれだという自分の中で、もうダメなものだと思ってたので、あまりそういうものを探したことはなかったですね。あ、色々あるんですね。うん。
うんうん。うーん。 はい。 ね、なんかあの ね、あのこう、せっかくこういい席ね、取られて、快適に過ごせるようにっていうとこまではね、そこされてるけど、うんだこうな、それでもまだこう、払拭できないのであれば、なんかもう、何なら、なんでしょう、匂いとかもね、こう、あんまり気にならなくない、もう、すとんとぐっすり、こう、寝られるものとか、なんかこう結構あの、あ、なんだ、あの、目のあっためるアイマグツクとかね、ああいうのも割と旅のあと、耳栓、あったかくすするやつとかなんかも、ね、あるなんて聞きますので、それの一つ、こう、もしね、次、旅行行かれる時に、そんなにまあ、高いものではないですしね、気軽に始められるかななんて思うので、ちょっと入れられると少しリラックス度が増して、その着いた時の不安、うーん、なんかよく分からない不安っていうのも、こう払拭できるのにこう、一つの鍵となるのかななんてちょっと思いましたね。うん。
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 あ、はい、はい。 うん、うーん。 はい。 はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 ああ。そうですね。なんかもう、ほんとに話を聞いて、もしかしたらそこがなんかネックになってたのかもしれないですね。うん。なので、なんか耳を、目を温めて色々快適グッズをちょっと探して、飛行機のその不安を減らしたいと思います。あの、お話聞いていただきましてありがとうございました。
うーん、はい。 うん。 はい。 はい。